हुँ, ठीक है, ओके अ, तो अ, मैं आपको सलाह देने से पहले कुछ सवालों के जवाब जानना चाहूँगी, ठीक है। तो आप मुझे बता सकते हैं कि मतलब आपके पास कितने काम हैं और क्या-क्या तरह के काम हैं? या मुझे ये भी ज़रा स्पष्ट से बताइए कि आपके पास ये सब कामों की कोई डेडलाइन है क्या, कि जल्दी करना है, ऐसा कुछ है क्या? तो आप मुझे ये थोड़ा अच्छे से और बताएँगी, तो मैं अच्छी तरह से सलाह दे पाऊँगी आपको।
जी। हुँ। जी, जी बिल्कुल, बिल्कुल अ, मेरे पास देखिए 2 काम हैं। एक तो काम है जो मैं मेरा जो अ, ऑफ़िस है जहाँ मैं जाती हूँ कार्यस्थल पे, तो वहाँ एक प्रोजेक्ट है। वो नया-नया जो है हमारे पास आया है और उस प्रोजेक्ट में काफ़ी नई-नई तकनीकें हैं जिनका इस्तेमाल हुआ है, नए-नए स्किल्स हैं तो कहीं न कहीं मुझे उस पे काम करना है और कहीं ना उस पे मुझे नई स्किल्स भी सीखनी हैं, तो थोड़ा-सा वो काम मेरा बढ़ गया है। मुझे एक तो सीखना है, सीख के समझ के उसको अपने काम के रूप में जो है उसको लेके आना है, तो इस तरीक़े का एक तो काम ये है। दूसरा काम है जो मैं मेरे घर पे काम करती हूँ। अ, जैसे कि मेरे घर पे जो मेरा एक काम आया हुआ है, वो ये है कि जैसे मैं अ, पढ़ाई भी कर रही हूँ साथ में मतलब ये तो कर ही रही हूँ जॉब तो करती हूँ, साथ में मैं पढ़ाई भी करती हूँ, और मेरा जो एग्ज़ाम है वो आने वाले हैं। अ, लगभग अ, जब प्रोजेक्ट मिला था तभी मेरी जो है डेट शीट भी आ गई थी और ये था कि मुझे एग्ज़ाम पूरे करने हैं। तो जब मैंने देखा कि भाई डेट शीट भी आ गई और ये प्रोजेक्ट भी है तो, तो मेरा बिल्कुल ही दिमाग जो है परेशान हो गया था, कि मैं 2-2 चीज़ें कैसे सँभालूँगी। तो कहीं तो काम जो है मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही मुझे लगता है दोनों ही ज़रूरी हैं, क्योंकि वो प्रोजेक्ट अगर मैं अच्छा कर लेती हूँ, उस पे अच्छी पकड़ बना लेती हूँ तो मुझे आगे बहुत फ़ायदा होगा उससे। और एग्ज़ाम पास करना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि मेरी उससे एक अच्छी जो है डिग्री मुझे उसमें से मिलेगी।
हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। उ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। हुँ, हुँ, हुँ।
क्लाइंट की बात करूँ तो देखिए कि एग्ज़ाम भी मेरे आने वाले जो 15 दिन में शुरू हो जाएँगे और मेरा जो प्रोजेक्ट है, वो आने वाले 20 दिन के बाद जो है उस पे मतलब थोड़ा-सा मतलब हमसे पूछा जाएगा कि आपने अब तक क्या सीखा और क्या-क्या चीज़ें आप उसमें करने वाले हो। जी।
हुँ। हुँ, हुँ, हुँ, ठीक है, ओके अ, तो क्या आप मुझे बता पाएँगी कि <clicks tongue> अगर ये काम नहीं होता है तो उसका क्या असर होगा? क्या इसका असर बड़ा होगा? आपको क्या लग रहा है इस बारे में? क्या अ, आप अपना काम करवाने के लिए दूसरों की मदद ले सकते हैं क्या? आप थोड़ा और मुझे विस्तार से बताएँ ताकि मैं अच्छी सलाह आपको दे पाऊँ।
अ हुँ।